É verdade, é verdade. É, agora você já viu que esses apps também, eles costumam, por exemplo, você vai comprar no site, aí eles te indicam pra você comprar no é no app no app, porque ali tem uma promoção pra você, aí você vai na promoção você cai naquela naquele golpe, entendeu. <chuckles>
Uhum. Certo. Aham. Sim. E aí no e às vezes e muitas vezes no e
Minha loja física não tem, hã.
Sim, e muitas vezes também, às vezes, a gente acaba pelo menos comigo, né, eu entro nesses aplicativ aplicativos, tipo a Shein, por exemplo, eu entro lá, e aí fala que tem um desconto pra mim, quando eu vou ver não tem nada, eu tenho que ficar rolando o girando uma roleta, e aí no fim não tem nenhum. <chuckles>
Aham. Não tem nada, é eu caí. <chuckles> Eu já caí nessa, é engraçado que eu que eu que eu baixei esse app, porque alguém falou comigo de dessa loja, né, porque eu sempre comprei em outra, Amazon, né, mas aí falaram comigo dela. Aí, tinha lá $200 de bolsa, mentira pura, diz que é assim: você tem que, eh, ir comprando e a cada compra você ganha 79 centavos, 50 centavos, falei: "Gente, eu vou gastar aqui, hã"
Aham, sim. Aham. O que você gasta, não vale os 200 dólares.
"milhares pra conseguir 200, não vale a pena não".
Aham. Não vale, não vale a pena. E, além desse, ainda tem um outro, eu acho que é o Temu, né, Temu, não sei se é assim que uhum. Que ele é a mesma coisa da Shein, né, que fica aparecendo toda hora lá aquele negócio de pra entrar no aplicativo, que tem que vai ter um desconto, e aí no fim não tem desconto nenhum, eh, só querem te fazer gastar mesmo.
Vale? Ah, o Temu, tem. <chuckles> E Não, aí você tem que pagar tanto, pra ganhar o desconto, dá?
É, é, exatamente. Tem que gastar não sei quanto, pra um ganhar o desconto, e aí o desconto é pequenininho.
Hum. <laughs>
É, é muito difícil, né, essas coisas. Mas
Aí é difícil, complicado você tem que ter muito cuidado, hoje em dia, né, com esses pagamentos por celular. É prático, mas também você tem que ter segurança.
É, é. É verdade, tem que tomar cuidado mesmo. Olha, muito obrigada, adorei falar com você, viu.

Olha que coisa boa, né, facilita muito mesmo. E e você falando isso, eu eu lembro de uma situação que aconteceu aqui essa semana, que o meu pai, ele tá lá no Brasil, e aí ele precisava que eu, eh, emitisse um boleto de do licenciamento anual do carro dele, e e pagasse, né, e o meu irmão que estava lá não estava conseguindo fazer. E eu aqui dos Estados Unidos consegui emitir o boleto e pagar o boleto ainda.
Não é, nossa. É. Aham. Uhum. Sim. Nossa. É verdade, eu também consigo pagar, eu consigo pagar conta de água e luz lá do Brasil imagina. <laughs>
É muita facilidade, né? Sim. É muito bom isso, né, é muito bom.
Condomínio, água, luz, resolver problema em banco, assim, eu resolvo tudo pela internet tudo, tudo, tudo, e e eu a acontece igual aconteceu com você, eh, às vezes as pessoas lá não conseguem
Uhum. Pede pra você.
e eu consigo daqui, sabe? E às vezes as pessoas lá não têm paciência, né. E aí eu fuço, fuço, fuço até achar, e gero o boleto e pago. <laughs>
Aham, como é que pode, né? Aham, é muito legal essa essa praticidade, né, mas assim
É. É e e eu sou
antes de você começar a usar esses pagamentos digitais oi?
Do banco, hã?